Kalau untuk anggota keluarga itu udah tahu, aku aktivitasnya tuh seperti apa kemudian, eee, jam-jamnya tuh udah ada gitu kan. Jadi meskipun aku tuh banyak kerja dari rumah atau dari luar, maksudnya tidak ke kantor gitu ya, jarak jauh, itu ku anggota keluarga itu udah tahu aku kerjanya itu kayak gimana gitu. Jadi mereka udah paham kalau misalnya aku bilang, eee, "Ini ya lagi mau kerja," gitu udah ngerti mereka harus ngapain, gitu kan. Nah terus kalau tetangga ya nggak bisa diapa-apain ya, <chuckles> jadi waktu tetangganya berisik, apa segala macam, kita yang harus ngalah kan karena kan mereka nggak tahu kita kerja apa, enggak gitu sih.
Oke. Iya. Oke. Iya. Oke, iya iya. Betul betul. Oke. Iya iya. Nah tapi kalau misal kalau tetangga itu pernah ada yang berisik gitu enggak sih atau memang tetangganya santai gitu enggak enggak aneh-aneh atau enggak bikin gaduh?
Hmm, kalau berisik itu mungkin karena me tetangga itu ada yang punya anak kecil, gitu kan, jadi suka nangis, teriak-teriak, terus habis itu ada yang punya peliharaan hmm. Enggak, eee, keme punya kucing, kucingnya tuh nggak berhenti apa, bunyi gitu kan. Nah kayak kayak gitu sih, cuman gangguannya kayak gitu aja. Heeh.
Oke. Jadi memang bukan hal-hal yang mereka sengaja gitu iya? Oke. Iya. Oke. Iya iya. Nah kalau misal dari tipe Kakaknya nih, Kakaknya itu ada enggak sih kayak trik khusus biar mood dan energi itu cepet nyala? Misalnya, eee, pas bangun pagi biar kayak enggak males-malesan. Gimana? Apakah ada tips-tips khusus gitu?
Kalau aku itu, kebiasaan pagi itu kan bangun tidur, itu aku selalu minum air putih ya, jadi minum air putih itu supaya heeh heeh, dibiasain supaya fresh gitu kan, maksudnya, eee, sudah keisi air putih itu seger gitu kan. Baru tuh kegiatan yang lain gitu kan dikerjain satu-satu gitu kan. Terus aku itu punya kebiasaan apa ya, eee, olahraga rutin gitu, jadi enggak enggak enggak selalu setiap hari sih. Tapi aku tuh pagi itu
Oke, jadi emang emang dibiasain gitu ya untuk minum air putih. Baik. Oke. Iya.
misal aku itu seminggu 3 kali gitu, habis apa, sarapan gitu aku udah siap-siap ini pergi ke apa namanya, eee, ke tempat aku ikut olahraga, jadi aku kayak ikut kelas gitu loh Kak, jadi ikut kelas pagi.
Iya. Oke. Kayak gym gitu kah atau memang kayak, eee, khusus olahraga biasa gitu?
Eee, bukan gym sih, kayak sanggar yang apa namanya, kayak, eee, apa ya, pe Kakak pernah denger apa, kayak workout atau pilates gitu kan. Nah aku ikut yang kayak gitu, heeh, itu aku ikut kan olahraga sejam gitu di sana. Eee, nah itu yang bikin aku ini sih, fresh gitu ya, jadi s eee, misalnya mhm, 3 kali seminggu kan lumayan tuh, hmm, ya kan, jadi biar badan itu juga tetap terjaga lah kondisinya kayak gitu.
Oh. Oke, iya iya kayak gitu ya. Oke. Oke, karena di iya.